Mhm, mhm.
Ist dein Gehirn arbeitet anders als das von einer Person, die eine Sprache spricht, ja? Du und du bist fließend. Das ist ja nicht ich spreche meine Muttersprache und dann noch ein bisschen Japanisch oder Englisch. Du bist fließend in 3 Sprachen. Und dein Gehirn braucht einfach 1 Sekunde oder 2 mehr manchmal, das richtige Wort zu finden oder sich zu artikulieren und das völlig normal und da musst du dich gar nicht schlecht fühlen. Ganz im Gegenteil, sei stolz.
Oh, okay. Oh, okay, danke schön für deine Worte. Die bedeuten mir wirklich sehr viel. Also, ich habe ganze Zeit nachgedacht, ob es ob ich derjenige bin, der komisch bin sozusagen, weil ich halt immer sehr weil weil ich halt der Seltsame bin so. Aber okay, danke schön für deine Ratschläge auf jeden Fall so. Ich denke, es ist es hat mir wirklich sehr viel geholfen.
Nein. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir was, sei stolz auf dich, nicht jeder spricht 3 Sprachen.
<chuckles> Danke schön. D Tschüss.
Gerne, tschüss.

Mhm, mhm.
Hm, dass du dich dann vielleicht sicherer fühlst, wenn du schon die Wörter gehört hast, und weißt und dann hörst du sie vielleicht von jemand anderem. Ähm, und eine Methode, die ich mal, ähm, gesehen habe, noch nie selber probiert, aber soll sehr effektiv sein, ist, wenn du Musik magst
Mhm, mhm, mhm. Ja. Mhm, ja, ja.
höre Musik auf Japanisch und sing mit.
Oh. Ah, okay, dann bleibt diese Me Melodie beziehungsweise diese wie heißt das, dieser Songtext in meinem Kopf so.
Genau, vor allen Dingen vor allen Dingen, wenn's moderne Musik ist, wo wo Wörter drin sind, ne? Ei also, jugendliche
Mhm, mhm.
ne? D wo dann so umgangssprachliche Wörter drin sind. Wenn du dann alleine zu Hause bist und du singst mit du lernst die Aussprache von diesem Wort viel einfacher. Du musst dich vor niemandem schämen, niemand ist da, ne? Du kannst dich auch selber aufnehmen und das dann noch mal hören. Ähm, aber Musik kann sehr, sehr helfen, ähm, neue Wörter zu lernen, ne, und aussprechen zu lernen.
Ah, okay. Mhm. Ja, das Oh wow, ja, das ist eine gute Idee. Also, darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht, dass man wirklich mit Musik eine Sprache lernt. Also, meistens wird ja so gesagt, dass man halt Sprache sozusagen einfach durch das äh, wie heißt das, durch Input sehr viel Input beziehungsweise sehr viel, äh, Lernen von Büchern so lernt sozusagen. Also, grad man muss halt also, man muss halt zu einem gewissen Maßen auch wirklich wissen, wie die Sprache funktioniert, damit man das überhaupt versteht natürlich. Aber, ja, genau, damit man wirklich aktiv sich verbessern kann in einer Sprache, macht es sehr viel Sinn, tatsächlich sehr äh, sehr viel Input reinzutun. Das stimmt. Ja, und ich
Ja. Ja klar, ja. Genau. Und wenn man M
Ach so ja, sorry.
'Tschuldigung, wenn man musikalisch, äh, veranlagt ist, ne, oder mag, das verankert sich schnell.